Я вообще, конечно, ничего никаких таких планов не было. Я думал, приеду, буду как-то обживаться на месте. Ну, конечно, в планах не было то, что я там, э, в первые же дни, э, своего пребывания куда-то себя брошу. Но, э, у меня был такой уже опыт, э, и такой прием у меня сложился, то, что лучше бросить себя сразу, и там уже путь будет, э, искаться намного быстрее и легче, чем вот готовиться к этому. Ожидание вот это вот: "Сейчас я пойду, надо подготовиться". Да, это всё так, э, шум.
Ничего себе. Так. М. Ну да. Да с той перспективы ты как минимум сразу можешь зн ты уже видишь, куда тебе плыть. Можешь выбрать, да, а когда пока не прыгнешь, ты не не понимаешь, куда двигаться.
Да, вот именно так. И я помню, я приехал, переночевал, сходил на урок на следующий день. Ну ладно, там еще все иностранцы были тоже, как и я, но вот пойти в футбольную команду- это было так весело. <chuckles> Я даже не мог, э, прийти и сказать, что я хочу играть в футбол, потому что я вообще ни слова не знал еще на тот момент. У меня 1 урок только в запасе. И я попросил, э, мужа своей жены, чтобы он пришёл и объяснил то, что вот этот мальчик, э, 27 лет хочет играть в футбол. <chuckles> Вот.
Мгм. О, как! Ничего себе. Ты попросил мужа своей жены? Ага, интересно.
Ой, мужа жены, э, мужа сестры. Вот, э. И он он
Ага, окей. Да, то есть ты, получается, что у тебя есть кто-то в этой стране, то есть ты не один был отчасти? Ага.
Да, была была моя сестра здесь. Э, я, конечно, приехал к ней, а, но она так, в своих заботах. У неё в тот момент начинался, м, бракоразводный процесс. Да, и там я в это всё попал, и там совсем не до меня было. Хотя план был немножко немножко другой, то что как-то мы вместе там все, э, поживем, я ассимилируюсь и адаптируюсь. Но. Вот.
Мгм. Своя жизнь все-таки есть. Ага. Окей. Мгм. Мгм. А тут тебе жизнь подбросила еще больше неожиданностей, и пришлось много с чем еще, много перемен произошло, как говорится. Кстати, а вот как ты боролся вот с тем, что стоит все-таки пойти вот в эту футбольную команду, вот, э, именно в эту, и ты вот без сомнений туда пошел, или была какая-то мысль, что вот это новое- это все-таки в, э, еще и в другой стране?
Да, всё новое.